Oo medyo, ah, alam mo eh, challenging yung nangyari sa'yo, dahil, ah, ikaw pa naman, ah, nawalan ng trabaho. Na eh, siyempre, pinlano mo na very ahead of time yung, ah, travel mong 'yan, tapos biglang tyumempo, inalis ka pa dun sa sa sabi mong mm, sinabi mo
Mm. Mhm, 'di ba, perfect timing, oo, 'di ko alam kung reward ba yun o ano. <scoffs>
<chuckles> sabi mo nga eh, yung matagal mo nang trabaho, dekada ka na eh, kamo. Ang tanong ko lang din pala ah, yung nung bumyahe ka ba nun, mag-isa ka lang talagang or may kasama ka?
Mm.